Слушай, вот расскажи, как окружение влияет вообще на то, что ты слушаешь?
Очень влияет, и о и влияет это постоянно, без перерыва, э, в том числе, ночью и начиная с раннего детства. Это.
<chuckles> Так. Как это, подожди, как это ночью? Кто-то тебя заставляет музыку слушать какую-то, наушники в уши ночью втыкают или как?
Э, н тишина- это тоже музыка.
А, так, философско, окей, и дал так, и что?
Да, и в тишина в том числе, э, провоцирует какие-то, эм, э, мысли с э, в сознании, поэтому тишина тоже формирует музыкальный вкус и, э, влияет, э, на, э, музыкальное восприятие. Но если мы говорим все-таки, э, как окружение влияет на то, что, э, я слушаю, то эт это происходит постоянно, с детства, как я сказал. А, э, и, м, понятно, что это пластинки, это радио, это телевизор и, э, конечно, круг друзей и, э, скажем так, музыка или аудио, э, материал, который, э, зв э, звучит в в кругу наших друзей.
Мгм. Да-да-да. Мгм, да. Ну, то есть я правильно понимаю, что ты под окружением, да, под словом "окружение" понимаешь не только там общение с другими людьми и социум, но и, в целом, вот что тебя окружает, там природа, птицы поют, вот ты говоришь, тишина еще, да?
Да, безусловно, и природа, и звуки леса, звуки воды- это всё формирует определенный вкус, потому что это связано с нашим настроением. И когда мы, э, и, э это вот, м, нэ с сталкиваемся с чем-то новым, звучащим, оно остается в памяти, и мы х либо, э, хотим это еще раз потом испытать или нам это как раз не нравится. То есть мы формируем у нас формируется, ам, отрицательный опыт. А, ну, на самом деле речь идет, скорее всего, о музыке, э, как музыка как в влияет окружение на то, что мы слушаем, имеется в виду музыка. Ну, и тут однозначно понятно, что, э, так как музыка сама меняется со временем и вл она влияет и на окружающую её с э, среду, и на людей.
Мгм. Да-да-да. Да, да. Да, есть такое, да.
Да. И, э Например, э, вот у меня был очень хороший пример. Я однажды, э, приехал, э, в страну, где долго не был, и там, э, и поэтому я не знал, что вот сейчас модно музыкально, что слушают люди. И я сел в такси, и, э, таксист была женщина, и у нее был какой-то свой плейлист, который она, э, хотя слушала и в машине. И мне эта музыка так понравилась, и я просто после этого начал искать как раз музыку такого стиля, э, эти имена, которые звучали, эти артисты. И вот таким образом, вот, например, э э, да, да, водитель такси, э, повлиял на, э, мой музыкальный вкус.
Мгм. Мгм. <chuckles> Так, слушай, это, на самом деле, очень интересно всё. Это такая довольно Вот мне очень, на самом деле, еще понравилось твое, скажем так, сравнение музыки с, э, вообще природными явлениями, я бы хотела к этому вернуться. Мне стало интересно, вот ты до этого говорил про тишину и про звуки природы. А вот есть ли у тебя, например, какие-то ассоциации? Вот, условно, ты идешь в лес, ты слышишь какие-то звуки леса, и с какой, например, музыкой у тебя может ассоциироваться именно вот, а, окружение, вот, в лесу? То есть это какая-то более спокойная музыка или, наоборот, там, более активная, позитивная, то есть, вот, может быть, есть прям какие-то примеры музыки, которые ассоциируются с такими явлениями?
Ну, э, примеров очень много, на самом деле. Это, э, например, э, очень много, эм, такого рода музыки было создано, э, да, классическими композиторами. Вот, например, в э, очень хороший пример, э, "Лунная соната" Бетховена.
Так. Мгм. Да-да.
Ведь ведь это же прямая ассоциация с, э, с ночью, с полнолунием. Какой Это, как бы, э, и абсолютно очевидно, что, э, человек, который слушает эту музыку, у него в голове в создаются какие-то визуальные, э, картины. У меня конкретно, конечно, это ночь, это полнолуние, это тишина. Э, ну, вот это очень конкретный пример, например, как она влияет.
Мгм. Так. Ага, ты не думаешь, что у тебя вот эти ассоциации происходят как раз-таки из-за того, что ты знаешь, как называется эта соната, то есть "Лунная"?
Да, это тоже очень важно, потому что это в каком-то смысле определяет вектор, э, мысли. Э, ведь ведь он ведь каждый человек, э, мыслит очень ш может очень широко мыслить, ведь вот этот вот па, э, палитра, э, м, эм, вариаций- она б о бесконечна. А когда тебе всё таки задают некий маленький вектор, который ограничивает, э, в, эм, э, поиск, э, вот этих вот визуальных, эм, изображений, иллюстрирующих музыку, то конечно название очень сильно влияет и очень помогает.
<laughs> Да, и да, вот. Мгм. Да-да-да. Мгм. Так, ну хорошо, так, допустим. Э, давай тогда вернемся уже к ассоциациям, связанными с людьми, именно в социуме, вот, ты рассказывал про случаи в такси, а вот какие еще у тебя бывают случаи, например, э, когда это, условно, там, музыка, э, современная, из нынешних трендов?
Да. Ну, э, надо сказать, что, э, аг как я уже говорил, окружение точно влияет на то, что ты слушаешь, и в, э, во многих случаях нужно этому всё-таки сопротивляться, потому что, э, часто то, что мы слышим это, э, либо негатив, либо это, эм, не эстетично, э, не музыкально, если мы говорим про музыку. Например, и, э, в ав в автобусе, э, л э, водители часто слушают музыку в стиле шансон, русский шансон. Мне это может и никак не нравится, и поэтому я стараюсь, э, когда, э, она звучит, я всё таки пытаюсь себя изолировать, э, и снизить и в влияние, э, этой музыки на мой, э, на мое восприятие. Это связано с тем, что знаете, э, ж э, есть, так говорят, э: чем больше ты плохой музыки слушаешь, тем хуже у тебя, э, вкус, потому что, э, в в ты привыкаешь к чему-то, э, нехорошему, негативному, плохому, и, э, в какой-то момент оно у тя уже перестает, э, раздражать, или, э, ты не замечаешь, что ты это уже слушаешь. Музыку можно ведь навязать. И так, такие примеры во, в, э, тоже есть, это же классическая реклама, э, когда одна и та же песня, например, крутится везде вс и повсюду много раз, и, м, в какой-то момент ты не замечаешь, что ты уж что она у тебя уже в голове сидит. Это же происходит!
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Так, да, да. Мгм, да, ну это получается какая-то более, э, трендовая и современная музыка, ты про неё сейчас говоришь, да? То есть, вот именно та, которая, как правило, в последнее время, я так понимаю, довольно такая негативная, может быть, с негативным подтекстом, ну, ещё, как ты говоришь, музыкально неэстетичная, да?
Ну да. Ну, это, опять-таки, субъективное мнение. Ведь, э, например, э, музыка вот везде щас очень часто можно слышать музыку в стиле хип-хоп, м, и рэп. Но мне, как человеку достаточно уже, в, э, возрасте, мне эта музыка не нравится. И она мне не нравится, я не просто потому, что вот не нравится и всё. Нет, я знаю, почему она мне не нравится. Но её так много, э э, ну, это немножко другая тема будет. Я бы хотел, э, раскрыть другой вопрос, почему, э, э, окружение влияет на то, что слушаем. Вот её много, и я понимаю, что она мне не нравится и я пытаюсь себя сохранить. Я пытаюсь её минимизировать, э, в моей жизни. Это тоже очень важно, потому что я боюсь, что, э, а, когда её будет очень много вокруг меня, ан а, я найду в ней что-то позитивное.
Да, конечно. Да. Почему? Ну да-да, да, давай, давай. Мгм. М, так, да. Да, очень интересно.
Казалось бы,, но мне не хочется в ней искать что-то позитивное, просто потому, что я хочу сохранить энергию, э, дл для чего-то другого.
Мгм, слушай, это очень интересная мысль, на самом деле. А вот ты не думаешь, что если наоборот слушать, а, большое количество разнообразной музыки, то так, а, сформируется именно твой личный вкус, а не тот, который тебе, например, навязывает социум или твои знакомые, друзья, то есть, твой узкий круг общения? Или, например, что-то из трендов, потому что всё-таки, когда ты слушаешь разную именно музыку, даже если она тебе не нравится, даже если ты считаешь, что она какая-то, э, не эстетичная, то ты как будто бы, знаешь, э, насматриваешься, грубо говоря. То есть, вот как есть, э, с фильмами, можно насмо насмотр такой себе наработать. Так же и с музыкой. Нет? Так не считаешь?
Да. Да, да, да. Э э, я, э, думаю, что, эм, чем разнообразнее, э, палитра музыкальных, э, произведений, ко кот которые мы пытаемся, э, в впихнуть нам в голову пассивно или активно, дэ э, б это только позитивный, э, фактор для, э, расширения, э, кругозора, и в том числе, э, музыка- это вещь, которая очень хорошо тренирует, э, головной мозг, и, м, э, потому что умение распознавать разные стили, умение находить в них какие-то свои пл э, м, э, пло позитивные, м, какие-то, э, э, качества это тоже работа мозга. И вот поэтому, например, э, очень рекомендуют маль э, им де детям, э, заниматься музыкой с детства. Неважно, если даже человек не не дано или слуха нет это развира раз развивает очень, м, э, мозг сам по себе. И поэтому, конечно, чем больше человек слушает разного, и, э, а, разных стили, разной музыки, разного формата, а, тем более он, э, разносторонний. Это так, э, э, как, как и в кино, как и в в э, визуальной продукции. Чем больше вы видели, тем больше вы знаете, тем больше, в, э, ваша, э, те лучше ваша эру эрудиция.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. М. Да, да, да, есть такое. Слушай, ну, вот, э, смотри, а, насчет, э, твоих, получается, мыслей хотелось отметить, что они у тебя, как будто бы, вот твое отношение музыки, как будто бы немножко такое, знаешь, а, не творческое, скорее, а как будто бы ты воспринимаешь музыку, как, э, именно саморазвитие. То есть, ты к ней относишься функционально, ты говоришь о том, что она помогает там мозгу развиваться, ш что ей нужно слушать с раннего детства, чтобы помогать детям в этом плане, и их мозгу, соответственно. То есть, для тебя это больше как творчество все-таки, или ты в видишь в первую очередь пользу в том, что ты вот слушаешь разную музыку и конкретно вот ту, которую, катар которая тебе нравится?
Мгм. Да. Э, я, м, просто з э, забыл сказать, что я п а, профессиональный музыкант и э, мое профессиональный музыкальный продюсер, и, э, поэтому вот музыка для меня, э, очень важна во всех смыслах, в том числе, э э, с з кре с точки зрения креатива, а, с точки зрения инфор информации. Многое надо просто, э, знать и слушать, даже если это не та музыка, которая мне лично нравится, но для, э, полноценного развития нужно, э, понимать и пытаться найти в той музыке, которую я для себя лично уже поместил куда-то вот в негативное поле, все-таки надо пытаться иногда, э, н находить, искать там, э, что-то, э, чтобы понять, почему эта музыка популярна, например, в в других, э, социальных слоях населения. Ай и почему я к ней абсолютно равнодушен, это тоже очень интересный вопрос. И опять-таки, чем больше ты слушаешь чего-нибудь, э, в одном музыкальном стиле, тем больше ты начинаешь этот стиль, м, э, распознавать и понимать. И, конечно, и это тоже может повлиять, э, на в музыкальный вкус и на вс общий музыкальный репертуар, э, человека.
М. Мгм. Так. Ну. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Так, очень интересно, на самом деле, э, получается у тебя вот такой некий, м, скажем так, профессиональный интерес, в том числе. Но ты, получается, там говорил еще про то, что это и правда может быть полезно слушать музыку, даже если не нравится она тебе. Э, получается, ты, скажем так, рекомендуешь таким образом расширять, э, кругозор, да, людям в целом, то есть, всем, независимо от возраста.
Да, да. Безусловно, да, э. Конечно, потому что так или иначе в ф м, приходят ситуации в жизни, когда нужно даже просто поддержать разговор, и, и когда человек знает, э, что ты в курсе, э, последних новых со музыкальных событий, это вызывает, э, интерес, э, к тебе лично. Поэтому это, ми по по меньшей мере, м, это приносит пользу.
Мгм. Да, да. Мгм. Слушай, ну, вот можешь тогда посоветовать какие-нибудь простые там 2-3 шага, как вот слушатель хо может расширить свой кругозор, например, если вот не не нравится ему другой тип музыки слушать. Он не композитор и не профессионал.
А на на. Да. Э, не нравится- всё равно попробуй послушать, и послушать, и найти, э, что-то, что может быть сознательно, прямо вот с усилием найти что-то, что может зацепить. Это касается, например, классической музыки, которую, эм, молодежь слушает мало, но жалко. Нод в наше время слушать исти уже кончается.
Мгм. Так. Мгм, понятно. Так, э, да. Спасибо тебе за рагово за разговор увидим еще.
Спасибо. Было замечательно, до с